Kak, aku lagi mau cerita dong, Kak. Aku lagi lumayan bingung nih, Kak, dan kalau boleh juga butuh saran juga sih, Kak, mungkin saran emosional juga, saran finansial juga nih, Kak, aku lagi butuh nih, Kak. Jadi karena, aku lagi, eee, belakangan ini kayaknya mungkin dalam 1, 2 minggu belakangan aku lagi kayak, eee, mikir nih, pengen mengubah mindset karena aku habis ngobrol sama teman aku, sama mama aku juga. Bahwa aku itu kan, cukup, eee, impulsifnya ya, Kak, ya, aku akui memang aku impulsif dan konsumtif gitu ya. Nah aku tuh pengen mulai mulai mengurangi lah Kak, ke impulsifan aku eee, apa, cara aku belanja dan segala macam. Karena kan memang, eee, butuh ini ya, Kak, ya, mindset aku butuh berubah karena, di ke depannya tuh, bagus lah buat aku juga gitu, Kak, buat tabungan aku segala macam, aku kan juga laki-laki ya, butuh ini lah, butuh tabungan yang lebih oke, lebih mapan gitu, Kak. Tapi, aku bingungnya nih kalau mengu mengurangi keimpulsifan aku gitu ya, takutnya kehilangan kualitas hidup gitu sih, Kak, karena jujur aku dari dulu itu tipenya memang yang, eee, udah terbiasa gitu lho, eee, ya kalau memang mau belanja, ya belanja aja gitu lho, eee, apa, YOLO lah ya, Kak, ya. aku kayak hidup itu cuma sekali, jadi kayak, lebih ke arah situ sih, Kak.
Boleh banget. Baik. Oke oke. Aku paham ya, situasi yang sekarang kamu hadapi dan keren banget loh, kamu bisa cerita ini sama aku. Jadi aku apresiasi dulu nih, karena udah cerita sama aku, ya. Jadi memang pengeluaran impulsif itu bukan tanda kamu itu boros atau gagal ngatur diri ya, tapi memang ya kadang sering banget ki eee, belanja yang impulsif itu jadi cara cepat nih, buat bikin rasa nyaman, menjadikan itu sebagai reward dan juga, apa ya, sebagai e nafas, gitu. Mungkin di tengah kamu yang lagi capek akan tekanan hidup, misalnya, gitu kan. Jadi memang, eee, sebelum ngasih solusi nih ya, aku, eee, boleh kali ya tanya-tanya dulu? Sekitar, eee biar tahu lebih mendalam gini, dengan kondisi kamu saat ini, gitu. Nah, ah, kalau boleh tahu seberapa sering sih kamu melakukan, eee, apa ya, pembelian yang impulsif ini? Dan apakah nominalnya itu cukup besar nih, gitu?
Iya, Kak. Oh. Iya iya, Kak. Mmm, iya, Kak. Iya. Boleh, Kak, mhm, boleh banget. Iya. Mmm mmm, terkadang cukup sih, Kak, sampai kayaknya yang kenapa aku mau berubah, gitu, karena memang cukup menguras kocek atau finansial aku yang memang sebenarnya bukan untuk belanja atau yang keimpulsifan aku nih, posnya itu bukan untuk belanja, gitu, Kak. Jadi memang terkadang sudah melebihi itu sih. Jadi memang aku, eee, ey eee, aku akuin gitu memang kayaknya enggak bagus, gitu, kalau b begini terus-terusan. Nah, seberapa sering, mungkin <tsk> random sih, Kak, mungkin enggak setiap minggu harus sekali belanja. Terkadang memang, eee, eee, sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi sekali beli bisa langsung 3 barang mungkin. Kalau yang lagi aku ge eee, ini ya lagi aku suka gitu, lagi aku gelutilah. Misalkan hobi aku, Kak. Terakhir-terakhir mungkin kayak ho hobi olahraga pádel ya, Kak, ya, aku lagi <tsk> lagi inilah, lagi mengikuti banget dan juga memang semua teman-teman aku juga lagi pádel gitu. Jadi iya itu cukup sering ini sih, menjadi impulsif tuh, Kak, gitu.
Baik baik. Berarti memang, eee, tidak seseringnya, tapi sekali keluar mungkin langsung banyak kali ya, yang kamu, eee, belanjakan gitu kan? Seperti kayak tadi pengeluaran untuk olahraga, terus tuh juga untuk sekedar memenuhi hasrat hobi yang kamu miliki, gitu kan? Nah ngomong-ngomong, kalau sekali belanja itu kamu bisa menghabiskan berapa, gitu?
Bisa dibilang, mhm. Iya betul, Kak. Sekali belanja, oke, eee, e mungkin terkadang memang masih sesuai pos, tapi terkadang juga, eee, de jumlahnya banyak gitu, kan. Mungkin aku bisa habis sekitar yang kayak jutaan, ya, Kak, ya, tentunya, ya, di atas Rp1.000.000, Rp2.000.000 juga bisa. Kalau kayak aku ganti raket padel atau meng meng-upgrade raket padel contohnya gitu atau enggak aku beli, eee, hobi aku lagi yaitu lego, Kak, aku koleksi lego, kan, jadi lego juga harganya cukup mahal jutaan gitu, Rp2.500.000, Rp3.500.000, Rp1.500.000 gitu, sekitar segitu, sih, Kak, mungkin.
Oke. Oke, oke, berarti memang, eee, tidak ada pengeluaran yang bener-bener kamu planning-kan kan? Yang penting ketika kamu memang butuh saat itu berarti kamu mengeluarkannya gitu juga di saat itu, baik baik.
Nah. Iya, kan mhm, karena memang itu yang membuat aku, eee, apa ya, ya, menikmati hidup, Kak. Nah makanya aku, nih, kayak, eee, pengen mengurangi ini tapi tanpa ko kehilangan kualitas hidup, Kak, gitu.
Wah, bener, sih, seperti yang kamu bilang tadi kamu, eee, berprinsip seperti YOLO ya gitu, kan, kayak, ya udah apa yang ada sekarang, ya, udah dibelanjakan liat nanti lagi kalau misalnya ada lagi, kan, pasti ada rejekinya, pasti orang-orang yang berprinsip YOLO itu akan, eee, apa, ya, berpikiran seperti itu gitu, kan. Oke ngomong-ngomong kalau untuk belanja ini si kamu itu ada, apa nggak ya, ada budget gitu nggak, sih? Mungkin dalam bulanan kamu itu punya kayak budget, eee, konsumsi, budget, eee, traveling mungkin atau budget, eee, tabungan dan, eee, seberapa sering sih, kamu itu untuk belanja online ataupun offline gitu?
Iya betul. Betul, kurang lebihnya, mhm. Nah sering cukup cukup ini ya Kak ya, eee, s maksud aku apa tadi, ada Kak, ada banget Kak. Memang, eee, sebenarnya, ada posnya gitu Kak, aku tuh ada 2 rekening, 1 rekening, eee, sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, yang kedua ini, tapi nyampur Kak, sayangnya gitu. Memang belum terlalu rinci atau detail gitu Kak, yang kedua ini adalah untuk dana darurat, untuk hobi, untuk jalan-jalan. Nah ini nyampur di sini Kak, eee, makanya kadang-kadang kalau aku impulsif itu, suka ngambil dari yang si rekening harusnya tidak boleh disentuh, yaitu rekening untuk kebutuhan sehari-hari. Balik lagi Kak, tadi benar Kakak bilang, untuk jalan-jalan pun juga itu kan salah satu untuk aku menikmati hidup ya Kak ya. Nah, eee, aku juga memang cukup konsumtif dan impulsif ketika aku jalan-jalan Kak, karena, menurut aku ya kalau udah jalan-jalan totalitas aja gitu loh, ya ya udah, ya ya memang apa, <tsk> all out gitu Kak, kalau jalan-jalan gitu, ke mana pun aku pergi, gitu sih Kak.
Oh, oke. Betul. Oke. Nah langkah yang kamu ambil itu sudah sangat bagus sih dengan cara memisahkan rekening gitu ya. Ada rekening yang kamu pakai untuk sehari-hari, dan emang ada satu rekening yang untuk tujuannya kamu simpan gitu ya sebagai darurat, gitu kan. Nah itu sudah menjadi hal yang sangat bagus yang kamu lakukan saat ini, cuman, memang perlu adanya kayak, eee, pos-pos gitu ya setiap bulannya. Nah apakah setiap bulan kamu melihat gitu, total pengeluaran kamu dan juga pemasukan, apakah lebih besar atau kayak, eee, seimbang gitu?
Iya. Oke. Eee, suka melihat, suka enggak. Jadi paling aku kadang-kadang aja, Kak, kalau sudah berlebihan, kayaknya kok tiba-tiba, kayaknya sudah tergerus segini, nih, gitu. Aku baru lihat, tapi enggak yang aku cek-in keluar, eee, setiap kali gitu. Pen pen eee, pembelian gitu aku apa, spending uang kemana? Enggak enggak setiap kali, sih, Kak, gitu. Terus juga, eee, a eee, berjalan selaras atau tidak. Sebenernya kadang-kadang yang aku bilang tadi, sih, Kak, mungkin bisa aku lagi hemat-hemat. Tapi kalau lagi impulsif, iya sudah sampe-sampe, eee, di luar pendapatan, ya, bisa dibilang, ya. Jadi aku ambil a sampai ambil yang tabungan utama gitu, sih, Kak. Kurang lebih.
Oke oke. Berarti memang tidak rutin, ya, kamu melihat, eee, pengeluaran dan juga pemasukan yang kamu ada dan, eee, sering kali juga minus, ya, berarti, ya, banyak yang dikeluarkan sampai ada eee, heeh, sampai ada dana daruratnya yang diambil untuk, eee, memenuhi keinginan impulsif kamu tadi. Oke, deh. Nah dari, eee, kondisi kamu saat ini, aku paham banget pasti, eee, terasa mungkin ada rasa bersalah, dan juga, kan, kamu tadi juga pengen, eee, menabung gitu, ya, karena banyak tujuan ataupun goal nantinya yang akan kamu, eee, penuhi gitu, kan. Nah oke, aku bisa kasih beberapa saran yang mungkin bisa relevan dan juga realistis bagi kamu, semoga, ya. Oke yang pertama, kamu harus ini, sih, harus kayak, eee, tanamkan dalam diri untuk rutin gitu, eee, melakukan, eee, pencatatan gitu. Apa yang kamu beli, dan apa yang kamu dapatkan di bulan itu. Misalnya sekedar mencatat, eee, setiap harinya gitu, ya, ini harus, wajib gitu. Untuk melihat dan bisa dievaluasi nanti bulan depannya seperti apa? Kayak makanan kamu habis berapa, hiburan habis berapa, terus juga untuk hal-hal lainnya itu kamu habis berapa, dan juga total pendapatan kamu di bulan itu harus berapa juga. Itu harus bener-bener kamu catat secara rutin setiap harinya, agar kamu bisa mengevaluasi, nih. Mana hal-hal yang, eee, sekiranya banyak yang dikeluarkan saat di bulan itu. Nah, untuk hal ini kamu sudah pernah coba atau belum, nih?
Iya, Kak. Kadang bisa, Kak. Iya. Iya. Iya. Boleh, Kak, mhm. Iya, Kak. Oke, mhm. Oke, hmm. Mmm, oke. Iya iya. Belum, Kak, memang aku yang tadi aku bilang, aku belum detail sedetail itu, mungkin aku akan pertimbangkan dan aplikasikan, Kak, ya, untuk lebih mencatat segala hal gitu ya. Jadi bisa nge-track lah keuangan aku, Kak. Oke oke.
Iya, benar. Oke. Nah terus yang kedua, eee, saran aku lebih kayak melihat lagi, kan tadi kamu bilang udah punya pos untuk kesenangan gitu ya, hiburan. Nah coba untuk membatasi dananya. Misalnya, kayak sebulan itu setidaknya 1.000.000 lah minimal gitu kan, setidaknya. Oke, nah setelah 1.000.000 tapi, saat itu keinginan kamu itu berjuta-juta gitu, lebih nominalnya 1.000.000. Nah bisa jadi mungkin, nanti saat kamu ingin membeli hal yang ingin kamu beli kayak tadi Lego, ataupun nanti, eee, hobi olahraga kamu, kamu harus kayak nabung gitu dulu misalnya, "Oh harganya lebih dari 1.000.000" berarti kamu harus coba eee, apa ya, planning membelinya itu dalam 3 bulan, misalnya gitu. Jadi kan kamu punya pos, hiburan kamu tertanam atau tertampung, s eee, sekisar 3.000.000 gitu. Jadi kamu bisa menahan diri dulu, jangan langsung, tiba-tiba beli gitu ya. Jadi kayak tahan dulu, dan pastikan uang nominal yang ada di pos hiburan atau entertainment kamu itu, nggak lebih saat kamu mengeluarkannya setiap bulan. Seperti itu.
Iya. Iya, mhm. Iya. Oke. Mmm, ya ya. Oke. Oke, ya ya. Oke. Oke, aku akan coba pe eee, lakukan juga nih, Kak. Memang, eee, harus lebih disiplin ya soal, eee, menabung dulu. Jadi misalkan yang tadi, Kakak bilang kalau, eee, ha harganya Rp3.000.000, aku akan menabung dulu sampai sesuai budgetnya baru aku, eee, apa namanya, bisa gitu ya untuk, eee, mengeluarkan uang untuk itunya gitu, untuk pembeliannya. Oke oke.
Iya betul betul. Nah, terus juga nih yang terakhir ya, emang kadang, eee, kita tuh nggak lepas dari yang namanya mungkin ada diskon ataupun misalnya ada hal-hal yang sebenernya nggak terpikirkan awalnya gitu ya. Tapi tiba-tiba teringat dan melihat, "Oh, harganya lumayan nih." Nah, untuk hal-hal seperti itu kan biasanya bisa dijumpai ketika kita melihat, eee, platform e-commerce gitu ya, untuk melihat belanjaan. Nah, untuk kondisi saat itu pernah nggak kamu alami?
Iya. Iya Betul, Kak. Iya. Iya. Mhm. Iya sangat Kak, sangat sering kan, begitu.
Oke, untuk kondisi seperti itu, bisa jadi misalnya jangan buru-buru untuk checkout langsung ya gitu. Jadi coba dulu kayak, oke misalnya kamu melihat ada raket padel nih yang mungkin lagi bagus dan diskon banget di e-commerce gitu kan. Kamu bisa kayak masukin dulu ke dalam keranjang dan tunggu dua puluh empat jam baru kamu bisa checkout dari situ. Nah, gimana kira-kira saran aku cukup relevan nggak untuk kamu?
Oke oke. Iya, Kak. Ya. Oke oke, ya. Oke. Wah, relevan banget, Kak. Memang aku biasanya langsung checkout, Kak, tanpa harus, eee, nunggu gitu. Waduh, terima kasih banget ya, Kak, ini aku udah diberi saran juga sudah didengarkan curhat aku udah lebih lega nih, Kak, sekarang.
Oke sama-sama. Semoga bisa membantu kamu dan sampai jumpa lagi ya.
Oke. Sampai jumpa, Kak.